Ja, stimmt, so war das. Ja, okay.
Genau. Und natürlich kommt da auch irgendwie so 'n Mordfall da dazu, aber eigentlich primär dieser diese miss vermisste Person, ist ja auch 'ne Buchvorlage.
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Ah, okay.
Und ich hoffe wirklich, dass da noch einige Serien kommen mit anderen Fällen, weil ich fand, die war so fesselnd und so gut gemacht, auch von den Dialogen her. Hatte so 'ne Tiefe, wa wo ich gemerkt hab: „Boah, ich hab Bock auf mehr.“
Mhm, mhm. Mhm. Ja, kann ich kann ich sehr gut verstehen. Wie wie fandest du den Hauptcharakter? Weil, der war ja auch so 'n bisschen schwierig, sag ich mal. Also, ähm, der hat ja auch so 'n bisschen so 'n ja, so 'n so 'n so 'n Miesepeter irgendwie gespielt. Kannst du dich da so trotzdem mit dem irgendwie anfreunden oder war <laughs> Also, fandest du das gut, dass der auch irgendwie so 'ne aneckende Figur ist?
Ja, genau, so 'n Miesepeter-Image. Doch, ich find das richtig herrlich, tatsächlich, weil es trotzdem auch so 'ne sympathische Art und Weise auch war, ne? Also, der war natürlich sehr von sich selber überzeugt und hat viele irgendwie runtergebuttert, sag ich jetzt mal. Und auf der anderen Seite hat er ja seinen Kollegen da gehabt, äh, der er dann mit der Zeit echt lieb gelernt hat und ihm auch am Ende ja den Job so verschafft hat, wo man so merkt, ey, der hat auch 'ne gute Seite. Oder was richtig cool war, wo er dann, äh, als sein Sohn da so bedroht wurde, in diesem Café oder was das war, da dem anderen Typen so richtig einen auf die Schnauze gegeben hat. Und ich dachte mir so: „Boah, geiler Typ!”
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Stimmt, ja. Mhm. Mhm. <laughs> Ja, das bisschen, äh, die die Nerven mit dem durchgegangen, aber ja, kann man schon verstehen. Ähm, ja, und wo du das grad meintest, auch mit dem mit dem Kollegen, ähm der ist ja wirklich so irgendwie der liebste Mensch auf der Welt, und auf einmal haut der da auch alle ka <laughs> Der der irgendwie so 'n, äh, ja, keine Ahn ich keine Ahnung, was was was der jetzt war am Ende. Aber der hat, ja, auf jeden Fall auch einiges auf auf in petto gehabt. Mhm. Mhm.
Genau, ja. Ja. Ja, genau. <giggles> Ja, es bleibt so 'n Mysterium, ne? Und das macht's, glaub ich, auch so cool. Man weiß gar nicht, was er so richtig in seinem anderen Land gemacht hat. Auf jeden Fall, äh, ist er ganz schön stark. <chuckles>
Mhm, st nie so richtig aufgeklärt. Ja, <laughs> Das das ist wirklich so. Ähm, hast du denn noch irgendwelche hast du irgendwelche Serien noch so im im Hinterkopf, die du unbedingt mal gucken möchtest? Aber manchmal ist ja auch irgendwie so 'n bisschen Überwindung so ,'ne Serie anzugucken, wo man vielleicht auch schon weiß: „Boah, da sind eh schon 7 Staffeln draußen, und wenn ich das jetzt anfange, dann ist das so 'n ja, das wird irgendwie auch um so 'n bisschen so 'n kleiner Krampf.“ <chuckles>
Mhm. Ja. Ja, tatsächlich ist es bei mir so „Better Call Saul”.
Ah, ja, mhm.
Ne, das ist so dieses Sequel, heißt das, glaube ich da, ne, was so parallel läuft, äh, zu „Breaking Bad”, wo dieser Anwalt, äh, da so am Gange ist.
Mhm. Ja, stimmt, da behaupten ja viele, dass die mindestens genauso gut sein soll wie „Breaking Bad”, wenn nicht sogar besser. Mhm.
Ähm Das kann ich mir gar nicht vorstellen, muss ich sagen. Hast du dem 'ne Chance gegeben oder noch nicht?
Ne, ich bin da an derselben Stelle wie du, dass ich mir so denke: „Ja, müsste ich eigentlich mal gucken”, aber ist irgendwie auch so 'n Commitment. <laughs>
Ah ja. <laughs> Ja, voll, ja.
Ja, aber die würdest du noch ganz gerne gucken?

Aber du schaust dann auch selber Serien?
Ähm, genau, ich ich schau, ähm ich schau auch ganz ganz gerne Serien. Ähm
Ohne Spaß, guck dir wirklich diese Serie an auf also „Werwolf“, äh, und dann, äh, ARD Mediathek. Ey, ich sag dir ehrlich, das das ist 'ne Perle. <laughs>
Ja, „Werwolf“ hört sich sehr gut an. Ich werd mir das ich werd mir das mal merken. Ja. <giggles> Ich werde mir das, äh, mal merken. Ähm, aber genau, also du meinst ja jetzt gerade auch schon, äh, so „Game of Thrones“ oder „Breaking Bad“. Ähm, hast du 'ne ablo äh, absolute Lieblingsserie?
Lass mich mal grad darüber nachdenken. Ähm. Ah, ich muss dazu sagen, ich ich bin keiner, der jetzt irgendwie Serien dann immer wieder guckt, ne? Also es einmal gesehen und dann passt mir das auch noch schon. Ich würde auch sagen, dass meine Zeit mir auch 'n bisschen zu wertvoll ist, äh, dann immer wieder da so vor der Kiste so zu hängen. Ne, kann ich jetzt echt nicht sagen. Wie gesagt, „Game of Thrones“ war gut, das Ende war verkackt so, <chuckles> äh, aber „Breaking Bad“ auch bis zum Ende hin gut. 'Ne andere Serie, die ich sehr gefeiert habe, die hab ich vor Kurzem auch geguckt, ähm, auch außerhalb eigentlich, äh, so meiner Vorlieben, sage ich jetzt mal, war „Dept. Q.“ Hast du da von schon schon mal gehört?
Mhm. Mhm. Mhm. Ja. Mhm. <laughs> Ja. Ja. Mhm. Davon habe ich gehört, das ist, ähm die habe ich, glaube ich, sogar auch geguckt, das ist die mit dem Detektiv da in Irland?
Ah ja.
Wo
Irland weiß jetzt nicht, äh Auf jeden Fall ist das so 'n Typ
Ah, die muss auf jeden Fall auch so 'nen Mordfall aufklären, oder? Ja.
Ähm, genau. Ja, ja, genau. Der der der ne, nicht 'n Mordfall muss er aufklären, sondern er er sucht vermisste Personen.
Mhm.